فاهماكِ، بس أنا جوايا نفس الاتنين اللي أنتِ بتحكي عليهم، اللي هو حد يعني جوايا قلبي بيقول لي لأ ادّي له فرصة تانية بس دي مش هتبقى فرصة تانية حرفيًا دي هتبقى فرصة مليون، بس لأ ادّي له فرصة، خصوصًا إن هو داخل لي بقى من إيه أنا عايزة أكلّم مامتِك، وأنا هاخطُبِك وأنا خلاص عايز رسمي، وأنا مش عارفة إيه، طب أنت كنت فين طول ال7 سنين، وأنا باجري وراك وباقول لك تعالَ اخطُبني؟ آآ خلّينا نخلّي الموضوع رسمي، نخلّي ماما تبقى عارفة.
إمم. إمم. إمم. ما أنا باقول لِك، ما أنا باقول لِك، ادّي له الفرصة دي من زاوية تانية، زاوية 1، 2، 3، 4 هيحصل منهم دول أوكي يلّا بينا، مش هيحصل منهم ولا حاجة من الحاجات دي أو حاجة واحدة مش هتحصل لأ، خلاص مع السلامة تبقى أنتم أنتم الاتنين حتى في عقلكم ربطتوا إنه ام ال ال الع العلاقة بشرط، الشرط ما اتحققش، فأنا جوا دماغي خلاص أنا عارفة إن العلاقة دي انتهت، مش إنها مفتوحة عمّالة تروح وتيجي.
اهم. والله مش عارفة. مش حاسّة إن أنا قادرة أعمل ذكريات جديدة فاهمة؟ يعني أنا قُلت لِك آه 90% من جوايا خلاص الموضوع انتهى، و10% اللي هو قلبي قاعد يقول لي لأ، ونرجع بس موضوع ذكريات جديدة، وموضوع تَعَب جديد وما حدّش بيتغيّر بين يوم وليلة، يعني أنا لما باحكي لاصحابي مثلًا أو صاحبتي اللي هي باقول لِك اللي علاقتي باظت بيها دي لما كنت باحكي لها كانت بتقول لي نفس اللي أنتِ بتقوليه لي ده بالضبط، اللي هو أنتِ آآ الع العِشرة مع الشخصيات دي وحشة مع الوقت مش مش هتعرفي تعيشي كده وأنتِ على طول شاكّة وعلى طول حاسّة، لإن الموضوع بدأ كمان يأثّر على ثقتي بنفسي ليه وأنا حلوة ودكتورة و آه.
إمم. إمم. إمم. إمم. هو استهلكِك كده عاطفيًا جدًا يعني. ف
بالضبط، فأنا مش عارفة هل أدّي فعلًا فرصة، ولو فرصة هو عايزها فرصة رسمي فاهمة؟ فأنا برضو مش عايزة احسبها على نفسي إن أنا اتخَطَبت لشخص، وأنا عارفة اللي فيها، وبعدين نرجع نِفْسَخ بعد 3، 4 شهور وهتتحسب عليّا حد اتْخِطِبت له رسمي يعني، مش حابّة كده بصراحة.
إمم.